Qual è il miglior consiglio che hai ricevuto da qualcuno più esperto di te?
Guarda, ti racconto una un aneddoto che mi è capitato in a in azienda, ehm, qualche anno fa: io qua lavoravo in un'azienda di informatica e
Okay.
quindi eravamo fuori in pausa pranzo e la piccola azienda quindi si, ehm, spesso e volentieri si mangiava magari tutti insieme e, ehm, eravamo con il colleghi, esatto e
Certo. Quindi eri coi tuoi colleghi, fuori un giorno qualunque, in pausa pranzo.
S sì e una e un superiore che è di diciamo il vicepresidente, ehm, dell'azienda è una persona che ha circa una decina d'anni più di me, ma è uno che veniva anche da una carriera abba di alto livello, quindi ha fatto parte anche di consigli di amministrazione
Okay. Ah però! Okay, quindi una persona con una certa esperienza, quindi
e una sì, sì ecco. Sì, lui e era nel consiglio di amministrazione di Sony Italia, ehm, prima di di, ehm di lavorare con noi, e, mhmm, eravamo facevamo la classica pausa all'Esselunga, al bar Atlantic dell'Esselunga, col con le linguine al pesto, ehm, proprio mi ricordo benissimo la situazione.
Ah però! <chuckles> Okay. Sì. Ottime le linguine al pesto, comunque un pranzo abbastanza, ehm, così informale direi, no?
Ehm E Sì, esatto. Ehm, e lui se ne uscì con una frase che più che ehm, più che un consiglio era una sentenza, ehm, e mi ha detto: "Guarda, ehm, a 20 anni ti vuoi divertire, a 30 anni vuoi fare soldi, a 40 anni vuoi fare quello che ti piace".
Eh.